Banyak atau bisanya sering banget, eee, kalo misalnya kita pas lawan orang lain itu, eee, ternyata kita kalah gitu. Itu kan jadinya makin ini kan makin
Heeh. Heeh. Eee, gitu ya. Iya, bener banget.
makin stres, makin nggak enak mood-nya gitu loh, heeh. Dan itu tun dan itu pun saya rasain emub beberapa tahun belakangan gitu loh. Tapi sekarang udah berhenti main FIFA gitu karena, eee, ya itu tadi saya nggak bis nge
Nah. Ya ya ya betul banget tuh, heeh. Oke, betul betul. Oh ya ya. Heeh.
nge-handle saya udah nggak mau lagi, eee, ngerasain kesel sepulang kerja karena emang kalah main bola di di game gitu loh. Jadinya lebih ke game yang emang, eee, sebel lebih ke single player, nggak ngelawan orang lain. Misalnya kalau ngelawan orang lain tuh kayak main di HP Mobile Legends, tapi saya nggak main Mobile Legends ya. Kalau Mobile Legends kan, eee, itu
Eee, betul banget tuh ya. Mhm. Oh gitu, iya iya iya iya iya, betul banget ya. Heeh. Mhm.
Iya. Gimana tuh? Oh, iya bener kalo mau belajar. Nah itu bisa bikin stress. Heeh.
Ngelawan orang lain juga ya, ngelawan orang lain, terus kita kerjasama heeh. Kerjasama sama, eee, orang lain juga kan.
Betul betul banget gitu ya, mhm.
Jadi kalau misalnya, kesalnya tuh jadi dua gitu. Kalau misalnya temennya, temen grupnya itu nggak nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia kesel. Terus kalau misalnya kalah, dia kesel. Jadinya double, saya nggak mau kayak gitu. Heeh, jadinya he jadinya saya kur fo eee, jadinya saya murni fokus aja ke, eee, game-game yang emang bisa saya selesaikan. Eee, ya dengan relatif relatif waktu 20 jamlah maksimal gitu bisa, Kak.
Oke. Nah betul banget, mhm. Oh, iya iya. Heeh, bener banget tuh. Mhm. Oh iya pastinya tuh ya, mhm.

Ya masih enggak enggak setiap bulan sih mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali gitu, kan harus disiapkan dulu waktunya gitu. Kalau enggak kayak gitu, eee, nantikan kalau terburu-buru ya agak sulit sih untuk, apa namanya tuh, mengatur waktu dan pendanaannya lebih tepatnya, gitu sih, Mas. Heeh, nah kalau misalnya nih, heeh, ada ka Mas punya temen nih pengen ya lagi cari hobi baru lah kayak gitu ya. Nah terus, eee, supaya nggak stres gitu ya, apakah Masnya akan menyarankan main game atau ada yang lain tuh?
Mmm. Iya, betul betul betul. Kalau misalnya, eee
Iya.
ini ya bisa main game, iya tapi s tergantung orang-orangnya juga sih. Kalau saya misalnya kalau nyaranin itu nggak langsung, "Udah co kamu coba mau main game," nggak gitu. Tapi lebih ke, eee, tanya dulu mereka sukanya apa gitu loh, eee, terus kalau misalnya sukanya olahraga, ya saya emang suka main futsal kadang, jadi saya kadang ya ajak futsa maksudnya ajak futsal aja gitu loh. Kalau misalnya
Heeh. Betul. Oke. Oh iya, betul banget tuh ya, mhm. Betul. Oke. Oh iya, ya ya ya, betul betul. Mhm.
dan, eee, itu pun
Iya.
eee, kalau misalnya dia suka olahraga, kalau misalnya kalau misalnya enggak sih enggak enggak dipaksain ya gitu loh, kalau, olahraganya gitu. Kalau misalnya dia suka main game, ya pastinya saya ajak main game gitu, terutama kalau dia udah punya, eee, device-device-nya atau alat-alatnya gitu untuk main game, saya ajak main game, gitu.
Mhm. Iya, bener banget tuh. Ya ya ya. Mhm. Mhm. Oh iya, pastinya tuh ya. Iya. Heeh, betul banget. Oh iya iya, pastinya ya kayak gitu.
Sesuai hobi, sesuai ini ya, sesuat mis sesuai minatnya gitu. Kalau masih ada, gitu.
Mhm. Oh iya pastinya. Nah kalau aku sih enggak sih, apa, ya paling kalau naik gunung itu bisa diajak tuh temennya gitu atau hiking cari, apa namanya, air terjun yuk gitu, itu bisa menghilangkan stres pastinya, apalagi ad ada aktivitas fisiknya tuh. Nah mungkin memang heeh, menarik banget ya kalau kita ngomongin hobi gitu ya, Mas, ya. Heeh, baik. Iya sama-sama, mari selamat pagi.
Mhm, heeh. Gak sanggup. Iya iya. Sesuai ya, Mas, ya. Iya iya. Heeh. Thank you ya, Mas, ya. Yo, selamat pagi.

Memang lagi banyak beban pikiran pasti kan, eee, pengen ada solusi ya, solusinya itu ya pastinya, eee, kitanya pun pengen, eee, berkurang lah ya apa itu beban kita itu, beban pikiran kita tuh jadinya, eee, dia secara natural ya pastinya, eee, manusia ya padahal umumnya pengen, cari sesuatu yang bisa mengurangi stres mereka gitu dan, salah satunya ini adalah hobi gitu loh, heeh, misalnya hobi itu ten mise sebenarnya kan bukan cuma hobi aja, banyak aja misalnya faktor-faktor misalnya mungkin, faktor eksternal ya emang bisa, eee, ngurangin beban pikiran ataupun, eee, misalnya ada kejutan ya emang, ternyata wah, eee, tiba-tiba masalahnya ilang itu kan bisa aja gitu loh, heeh.
Nah. Iya betul banget, mhm. Iya. Iya betul. Nah. Iya iya iya iya. Heeh. Oke, betul. Oh iya, betul banget tuh ya, mhm, mhm. Mhm. Iya. Nah. Betul, betul banget tuh, mhm. Mhm. Oh iya, betul banget tuh, bisa bisa begitu ya, mhm.
Jadinya itu tuh kenapa hobi ini tuh bisa jadi, eee, penghilang stres ya karena emang, dorongan dari manusianya itu secara intuitif aja, mereka tuh pengen solusi kepada, eee, gimana caranya, eee, si, eee, apa, si masalah ini itu berkurang gitu loh, atau misalnya tidak terlalu terpikirkan lah gitu, jadinya, ya kita cari hobi yang seneng-seneng gitu, eee, jadinya terus, ya udah deh, dan hobi kita tuh jadi salah satu solusi buat menghilangkan stres gitu, heeh, kalau Masnya sendiri gimana tuh ada gak pendapat, Mas sendiri nggak kenapa gitu?
Iya. Oke, betul banget, mhm. Ya. Mhm, gimana tuh? Oke, oh ya jelas tuh kayak gitu ya, mhm ,ya ya ya ya, betul betul. Mhm. Ya. Oh ya, betul betul. Iya. Mmm, betul betul betul, iya. Mhm. Iya.

Bisa bisa pastinya gitu soalnya kan, eee, si hobi ini tuh, kayak emang, eee, salah satu hal yang dilakukan untuk, eee, ini untuk hiburan gitu kan. Eee, jadinya pastinya kalau misalnya bersangkutan dengan hiburan, ya otomatis bisa mengurangi, eee, stres ya. Apalagi kalau misalnya sak s e misalnya pekerjaan capek banget, gitu ya, eee
Wah a Iya betul. Mhm. Iya. Oh gitu. Iya iya iya, ya. Hmm. Oke. Ya ya,-ya. Betul betul. Mhm.
Dan, eee, kita coba ambil hiburan, eee, apa, misalnya kalau di rumah, eee, paling ya emang eee
Heeh, betul.
Saya biasanya tuh main game, gitu ya heeh, yang ini aja, hobinya yang emang, nggak menguras tenaga lagi gitu loh. Kalau misalnya olahraga juga bisa sih, olahraga bisa cuman emang, eee, enggak terlalu sering kayak main game, kalau misalnya saya mah, gitu. Dan dan memang kalau
Oke. Oh gitu ya ya ya. Hmm. Oh, ya ya,-ya, ya, ya, betul. Hmm. Iya, ya ya betul banget ya.
Pengen, eee, apa, pengen yang, eee, langsung hiburan enterte maksudnya entertaiment gitu. Kalau misalnya saya emang, eee, langsungnya main game gitu tapi game game-nya nggak nggak yang susah ya maksudnya, jadi yang cuman emang, eee, progress, eee, story-nya, eee
Heeh. Heeh. Heeh, betul, gimana tuh? Oh iya. Heeh. Oh ya ya ya yang kayak gitu ya, model gitu ya? Hmm.
E apa, berkelanjut misalnya berkelanjutan gitu. Eee, jadinya kita pun kayak emang kayak non nonton film, tapi di game gitu loh. Masih kerasa sih ininya, kayak namatin game tuh emang puas banget. Jadinya lebih ke ada kepuasan tersendiri lah, jadinya lebih mengurangi stres gitu loh. Hmm.
Oh oh gitu ya. Iya iya iya, bener banget de hmm. Oke, betul banget tuh ya, kalau kayak gitu ya, memang, eee, itu tadi ya, eee, ketika kita punya game kita atau punya hobi gitu yang bisa kita lakukan, gitu ya. Itu pasti, ya bisa mengalihkan stresnya kita tuh untuk sementara kayak, gitu ya. Nah, aku pun sama gitu ya. Aku pun kalau hobinya tuh kayak, hiking gitu ya, naik gunung ataupun ini ya, eee, ke ke air terjun gitu, wah itu ketika stres memang sangat ini banget tuh, sangat membantu banget untuk, eee, menghilangkan stres gitu. Jadi memang sebuah kesempatan gitu ya kalau lagi stres. Aduh ada waktu ya dan ada dananya juga pasti juga, eee, jalan-jalan deh kita, kayak gitu. Atau memang kalau pas lagi nggak ada uang, ya tadi aku tuh suka baca komik gitu ya, Webtoon gitu itu. Heeh, untuk menyisa waktu sebentar gitu, itu juga cukup membantu sih menghilangkan stres kita kayak gitu sih Mas, kalau aku.
Mmm. Mhm. Hmm. Betul. Hmm hmm. Mhm mhm. Hmm hmm. <laughs> Oh baca komik. Heeh. Mhm mhm.